Ano, ah, 'yun nga, ah, para sa'kin isa sa ano, ah s dahilan kung bakit ano, ah nagkakaroon ng pag-aabuso dito sa Pilipinas, ayun na 'yun nga, ah, kasakiman ng tao.
Mhm. Oo.
'Di ba, 'yung
Tama, napunto mo, kasakiman talaga.
Yung sobrang paghahangad ng pera tsaka kapangyarihan kahit alam naman nilang may kapalit ito sa kalikasan, 'di ba? Kumbaga hindi nila iniisip ng iba, ah, iba kung ano epekto ng mga ginagawa nila. Basta kumikita sila agad, 'di ba? Kumbaga bahala na lang basta may pakinabang, 'di ba?
Totoo, 'yan. Mm. Mm. Kaya nga. Napakamakasarili nila ano. Hmm.
Oo, lalong-lalo na 'yung mga ano, mga illegal miner, tsaka mga illegal logger, 'di ba? Tsaka alam naman nilang bawal, pero patuloy pa rin silang ano, kasi malaki 'yung pera na kapalit nun, 'di ba? Tsaka at ang masama pa, eh, may mga opisyal ng gobyerno na may posisyon na ano ma kumbaga pinapayagan 'yung mga ganitong gawin kapalit 'yung nang lagay kaya ano, kumbaga bribe, 'di ba?
Totoo, mm. Mm, totoo 'yan. Mhm. Tama, mm. Dapat kaya nga dapat bawalan oo, mm.
Kaya hindi lang ano, simpleng kasakiman ng indibid indibiduwal ang problema, kundi pati sistema, 'di ba?
Totoo. Do'n din sa malala malalaking kompanya o mga ahensya sa gobyerno, na nag-a-approve ng mga permit nila. Sang-ayon ako sa sinabi mo, eh, 'yung pangunahing da dahilan talaga ng pag-abuso sa kalikasan dito sa atin, 'yung pagiging makasak kasarili at kasakiman ng mga namamalakad sa mga ganiyan, illegal mining, ah, logging 'yung 'pag, ah, pagputol ng mga puno, ginagamit sa kung saan, saan. 'Yung pagtatayo ng mga subdivision, 'di ba? Dapat hindi naman sila pinipigilang magpayaman pero sana isaalang-alang nila pa rin 'yung ating kalikasan kasi ito lamang ang pumoprotekta ta sa atin sa pa panahon ng mga kalamidad, 'yung mga pagbaha, sobrang malakas na hangin, buti nga dito sa ating bansa, hindi nauuso yung mga ipu-ipo, eh, kasi kahit paano may nawaw kalikasan tayong nagpoprotekta, eh. Paano nalang kung wala na, 'di ba? Pano na lamang kung wala na, eh, 'di kawawa tayong lahat. Kaya sana, ah, magkaroon ng mga mas matibay na batas na pipigil sa mga ganito. 'Yun, may nais ka pa ba idagdag?
Oo. Tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. Oo nga, eh, tama, tama, tama. Mm.

Tama, tama. Oo, tama. Sang-ayon ako diyan.
'Di ba? Kasi 'yon 'yong ang mga tao pag kumain 'yan, halimbawa kumain ng candy, kumain ng chichirya, tapon kung saan-saan, tapon kung saan-saan. Kung hindi siguro mawala 'yong ganiyang ugali, i gawin na lang na 'yong pinagbalutan ng mga pagkain o kung ano mang nabibili diyan, gawin na lang 'yong mga nab natutunaw, biodegradable na balot. Para kahit maitapon man kung saan-saan, hindi ito makakasira sa kalikasan, 'di ba, sana. <laughs>
Oo. Oo nga, eh. Tama, tama. Tama, 'di ba? Para maiwasan talaga.
Ayun, may nais ka ba idagdag?
Ah, ano, ah, <clears throat> kumbaga ano, <sniffs> maging ehemplo, 'di ba.
Mhm. Tama, oo.
'Baga, ah, simulan natin sa bahay, kumbaga turuan natin 'yong mga kamag-anak natin na alagaan 'yong kalikasan. 'Di ba, kasi, <sniffs> kung ano, lalo na kung pag may mga kaibigan kang hindi aware, 'di ba, siyempre ano, ipa-aware mo sila, para may malasakit din sila sa kalikasan, 'di ba. Mas dali kasing kumilos kapag sama-sama tayo, 'di ba.
Mm. Kaya nga. Mm. Tama, totoo 'yan. Totoo. Ang galing ng sinabi mo, parang pwede ka nang gawing leader sa ano, mga ah, <laughs> 'Yong parang ikaw 'yong mamuno. <giggles>
Oo. <laughs> Grabe. <chuckles> At iyon, 'no, ah Oo nga, oo nga. Ah, sa palagay mo ba, sapat na ba ang ginagawa ng gobyerno at mga kumpanya para pigilan ang pag-abuso? Ano ang mga puwedeng gawin?
Mhm. Hmm. Al sa tingin ko hindi sapat. Kasi 'yong parang, m gobyerno din dito sa atin at 'yong mga kumpanya din ang namumuno sa pag-abuso. Hindi man sila 'yong namumuno, sila 'yong parang sumusuporta sa pag-abuso. Tingnan mo 'yong kilal isang kilalang pulitiko na ano, panay bili ng mga, mga kalikasan para gawing subdivision. Dapat limitahin nila limitahan nila ito na parang sabihan nila na, "Tama na 'yan. Ang dami mo na nabili. 'Yong mga dating palayan ginawa mo ng subdivision, tama na 'yan masyado ka ng mayaman." <laughs>
Oo. Oo nga. Tama, tama. Tama. Tama, tama. Oo nga. Oo nga, eh, 'no. Kumbaga
'Di ba?
At tapos, eh, ginagamit pa 'yong posisyon, 'di ba.
Totoo. Hindi nakaka hindi nakakatulong sa mga tao. Sila lang 'yong yumayaman pero hindi naman 'yong mga tao na naapektuhan ng kanilang ginagawa. Siguro, bigyan nila ng- hindi man nila mapigilan- lagyan nila ng limitasyon, lagyan nila ng regulasyon. Na 'pag ganito na 'yong nangyari, halimbawa, umabot na sa 5 o 10, 'yong nabili mong kalikasan at ginawa mong mga subdibisyon, mga is imprastraktura, hanggang 5 ka lang tama na 'yan. 'Di ba? Oo, at isa pa sigurong gawin nila, bigyan nila lagyan nila ng patakaran na kapag itong lugar na ito, pinutol niyo 'yong mga puno para tayuan ng mga imprastraktura. Siguraduhin niyo na magtatanim kayo do'n sa kabilang lugar na 'yon, para mabawi, mabalanse pa rin.
Mhm. Tama, tama. Oo. Tama, tama. Oo nga. Oo. Kumbaga li may limit, 'di ba. Mm.